Pois é, gradativamente, ele foi caindo, ele foi tirando: "Espera aí, não faz sentido, mas por que que não faz sentido?" E foi um trabalhinho, assim, de formiga, né, pra para o "desaprendimento", digamos assim.
Uhum. Exato. Exato, bem devagar, né. E normalmente esses projetos justamente, assim, esses processos, né, de desconstrução, de desaprender, levam normalmente mais tempo do que pra construir, né, eu acho.
Pois é, eles eles, a a demolição de algo, ela ela é muito mais demorada, né, se não for uma coisa de de de uma vez só, né. O a desconstrução, ela leva muito mais tempo do que a própria construção, até por questões que entram ali na questão do ego, de você não querer digitar, eu não quero, eu não quero tirar essa opinião da minha cabeça. Dói, pensar de outra maneira incomoda, sai da z sai da zona de conforto, então eu não quero, eu quero continuar pensando
Sim. Exato. Uhum. Verdade. Uhum. Exato, isso da zona de conforto também é algo bem importante, né. Porque muita gente tá ali na zona de conforto e pronto, tá suficiente, tá feliz, e aí não tem nenhum impulso, né, pra sair da zona de conforto pra mudar alguma coisa.
Hum. Pois é, eu acho que impulso até as pessoas têm, mas elas não querem serem impulsionadas. Elas têm tem muita gente querendo ajudar ali no trato de certos assuntos ou de certos pensamentos, e a pessoa realmente não quer porque incomoda, né. Você pensou a sua vida inteira que usar rosa era coisa de mulher, e agora você vestir uma camisa rosa, depois de ter feito tantos discursos de ódio e tantos discursos homofóbicos, talvez dói no ego você fazer isso. Então, independente do quanto que te empurrem, você não quer sair do lugar ali.
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É verdade. Você tem que querer porque senão também não vai adiantar. Pode vir pressão de todos os lados, mas se você não quiser, não vai adiantar.
Uhum.

Muito diferente. É, então, acho que esse tipo de investimento, por exemplo, de diminuir a faixa etária entre aluno professor, eu acho que seria um passo bem importante.
Uhum. Sim.
Bem importante, seria a primeira emenda que eu faria, digamos assim, né, de uma forma bem utópica. Se tudo convergisse para o o justo e honesto, eu acho que a primeira coisa que eu faria era diminuir a a idade entre professor aluno, sabe?
Sim. <chuckles> Uhum. É, mas mesmo assim é complicado, né. Mas e aí, como é que você acha que conseguiria, assim, medir ou perceber se o aluno ele tá realmente assim indo bem, se tá desaprendendo ali, né, esse costume, ou se ele tá ali só decorando, só aceitando essa nova forma?
Hum. Eu acho que o segundo projeto teria que ser feito é desconstruir o método de aprendizado. E eu acho que os debates, eh, orais, os debates mesmo, assim, do porquê que estou fazendo isso, porquê que é dessa forma que se faz, eles deveriam ser muito mais
Uhum. Sim, sim. Sim, questionar, né. Parar e questionar as coisas.
Sim, eles deveriam ser muito mais valorizados do que você escrever algo num pedaço de papel.
É verdade.
Até porque isso estimularia a convivência, porque você escrever algo num pedaço de papel é decoreba né, é você decorar algo e você sabe exatamente o termo que você usar. Eu acho que o trabalho oral seria mais
Uhum. Sim, exato. Uhum, daí você só procura ali a resposta certa e pronto ou só escreve que você lembra.
Pois é. Pois é.
Mas olha, eu gostei muito da nossa conversa, viu. Muito obrigada.